Ya, oluyor, ü çok da oluyor. Eee, böyle, buzlukta benim hazır, ımm, fish finger şeklinde, böyle, donmuş balık olarak t hazır gıdalar satılıyor ve benimkiler onu çok sever. Böyle, "Yeter artık, ben sebze yiyeceğim, ben sade yeşil fasulyeyi çok özledim." dediğim günler oluyor, çok severim. Eee, onu pişirdiğimde eşim de yer, eşimden yana sıkıntı yaşamıyorum ama çocukların hiç yemeyeceğini biliyorum. O zamanlarda, o hazır donmuş balıkları çocuklara buzlukta bulunduruyorum. Ya, ne kadar hazır gıda olsa da, eee, balık yiyorlar diye kendimi böyle rahatlatmaya çalışarak onlara, eee, ayrıca yemek yapıyorum maalesef, kendime sadece sebze yaptığım günlerde.
Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. He he. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Anladım. O zamanlarda kendine hangi sebzeler en çok özlediklerin neler oluyor biraz anlatır mısın?
Patlıcan yemeğini çok severim, karışık, böyle, türlü şeklinde. Mümküne değil. Patlıcan yemeğini etle bile yemiyorlar. Hani, demiştim ya, et koyunca gidiyor diye, etmiş, kıymaymış, yok, o şekilde hayatta gitmiyor patlıcan yemeği ama ben, böyle, türlü gibi yapıyorum. Patlıcan yemeği de demeyeyim, içinde patlıcan var, kabak var, iri iri biberler var, soğanlar var, mantar var. Önüne kadar yemedikleri şey varsa karıştırırım. Patlıcan yemeğini çok sık yaparım. Bir de dediğim gibi yeşil fasulye. Niyeyse, o kadar seviyorum ki onun tadını, lezzetini ve de sadesini. Bence o etle, kıymayla olmaz ya, yani, yemeğe ayıp oluyor gibi geliyor ona kıyma koyduğumuzda, et koyduğumuzda. O yüzden sade yeşil fasulye yemeğini çok özlüyorum ve çok sıklıkla yapıyorum kendime.
Eh, asla yemiyorlar mı <chuckles> mesela? <chuckles> Iıı, evet. Hı hı. A. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Iıı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Zeytinyağlı, ı mı yoksa sıcak mı zeytinyağı? Peki.
Tabii. Evet, evet. Kesinlikle zeytinyağlı. Lezzeti bile ne kadar fark ediyor zeytinyağlı olunca.
Evet, evet, muhakkak. Eee, peki, eee, yani, Türkiye'de mi yaşıyorsun şu anda başka bir ülkede mi yaşıyorsun?

Ya, şu an ben İrlanda'da yaşıyorum. Burası bir ada ülkesi ve çok yağmurlu bir ülke. Bu yüzden burada bir kere hiçbir şey yetişmiyor. O nedenle de sürekli, eee, dışarıdan alınıyor ürünler. Mesela, ne diyeyim, domates. Eylül ayında İtalya'da yetişiyorsa İtalya'dan geliyor. Ekim ayında, yani, dünyanın bir yerinde yaz olduğu için b bu ülkede ben sebze açısından artık h hatta birkaç yıldır buradayız ve ben hangi sebzenin hangi mevsimde yetiştiğini bile unuttum. Çünkü hep var. Çünkü hep bir yerlerden alınıyor.
Hı hı. He. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hımm. Bir çeşit sera gibi yani sera, eee, ü ürünü gibi, eee, dünyanın 4 bir yanından geliyor, evet. Hı hı.
Heh. Evet. O yüzden ben sebze açısından burada daha rahatım. He her sebzeyi her mevsimde marketlerden alabiliyoruz. Çünkü burada mevsimi yok, yetişmiyor ama burada tanıştığın diye sormuştun. O açıdan ben sebze değil de meyvelerle çok tanıştım. Türkiye'de hiç görmediğim farklı farklı meyveler, hatta, yani, bazen alıyoruz, "Yesek mi, bu bize dokunur mu, vücudumuz da alışkın değil, tadı nasıl ki?" diye, böyle, eee, törenle biz o meyveleri tadıyoruz ailecek. Yani, bir
Hımm. Hı hı. Hmm, evet. Hı <chuckles> Ailecek bir masaya toplanıp böyle dikkatlice kesip. <chuckles> Ne mesela? Hangi sebze, eee, şey meyve ismini verebilir misin, aklına geleni? Bilmiyorsun. <chuckles> Peki, peki, çok güzel bir sohbetti, çok teşekkür ediyorum sana bu güzel sohbet için, sağ ol.
Ya, önce babaya yediriyoruz. "Sen bir ye bakayım sana bir şey olmazsa biz devam ederiz." <chuckles> Ay, yok isimlerini bile bilmiyorum. Yani çok yabancıyım. Ben teşekkür ediyorum. Benim için de keyifti.